Um significado ai eu vou comprar uma calcinha bem feia, assim, para dar para ela, só também para zoar.
<laughs> Eu acho que ia ser legal, sabe, eu acho que ia já que é um presente, no geral é um presente engraçado, né, tipo, mesmo sem a calcinha dentro já é um presente engraçado. Então, você pode pensar em como tornar o presente, ainda, mais engraçado.
Aham. Eu acho, nossa, eu eu adorei essa ideia da calcinha dentro.
É, eu acho que pode ser é é, porque é muito isso, assim, né, também é pes eu acho que dar presente é muito legal, porque é aquele momento que você demonstra para a pessoa, que você estava atenta àquela pessoa.
Acho que pode ser interessante. Hã, é.